Anong ginagawa mo kapag grabe ang stress?
Hmm, naku, normal naman sa atin bilang human nga ika nga, eh, human na ma-stress, no? So yung stress natin kung saan saan natin pwedeng makuha yan, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa kapwa nating pamilya, pwedeng sa anak, pwedeng sa sa bagay na hindi natin magawa. So sa'kin normal na normal lang yung mas ma-stress. So ang ginagawa ko pagka stress ako simple lang, hindi naman ako mada mahirap kausap. Hmm, siguro ano, pinapasaya ko lang yung sarili ko sa paliligo ng maligamgam, sa pagkain ng ng masarap na pagkain, tsaka siguro mm. Tsaka iwas siguro dun sa nagbibigay ng stress, sot ano lang binibiyak ko yung sarili ko na huminga. Tapos, kung anuman yung source nung stress ko, pinipilit ko siyang huwag mo nang i-solve do'n sa araw na 'yon kasi lalo na kong ma-stress so 'di ba? So kahit naman mm kahit naman pilitin ko 'yong sarili ko na i-solve 'yon, na hindi ako matulog at isipin kung ano man 'yong nagbibigay ng stress sa akin, wala ding mangyayari kahit mag-tumbling ako. So hihinga muna ako ng ng malalim, iibahin ko yung iniisip ko 'di ba? Tapos ibaling mo muna sa isip mo sa ibang bagay yung yung nagbibigay sa'yo ng stress huwag mo muna siyang isipin, maligo, kumain ng masarap. So yun lang yung mga common kong ginagawa.
Oo, totoo. Mm. Oo. Oo nga. Aha, ang galing. Mm. Um, mabuti 'yon. Mhm. Oo. Oo, oo naman. Mm 'pag iniisip mo pa lalo. Oo. Totoo naman yan. Oo. Saya. Ha. Mm. <chuckles> Oo, totoo. Pero ano naman tawag dito, kailan mo namang una napansin na grabe na pala yung stress mo? Tsaka ano yung usually na nagpapalakas ng tre stress sa'yo?
Mm. Mm. Hmm, paano ba na pagka stress siguro pagka nagkakaroon na ako ng mga migraine, 'yun na talaga pisikal nakikita mo na talaga siya sa'kin. Oo, kasi bata pa ako meron na akong migra migraine. Usually, nakukuha ko siya pag 'yung na pa nasa difficult situation ako. Pag kaya meron nak halimbawa sa exam, bago mag-exam di ba, kinakabahan ka? Oo, so usually ma mafi-feel ko sumasakit na 'yong ulo ko niyan. So, nai-stress na ako niyan, oo. Tapos minsan 'pag may kausap ka nga, 'pag meron kang nakasamaan ng loob, ayan nadadala ko siya sa tulog, hindi na ako makatulog. Sa i pangalawa pang sign senyales niyan, na na nai-stres s na ako. Pang-apat, pag tahimik na ako, 'pag hindi mo na ako nakakausap, hmm, meron na ako niyang mga ano, mm, 'di ko na feel magsalita or mag-elaborate ng kahit ano pa, 'yon 'yong mga stress na ako niyan or hindi naman ako ano, hmm.
Ah, oo. Hmm. Ah, oh. Oo. Ayan ang mahirap talaga 'pag stress, oo. Ay, totoo 'yan. Mm. Mm. Oo. Pero, mm. Pero, ah, katulad niyan 'no, ano 'yung mga agaran naman ng ginagawa mo kapag hindi mo na talaga kaya. Eh, meron ka bang ano tinatawag na go-to na routine o ritwal na masasabi mong nagagawa mo pag-stress ka?
Hmm. Hmm. Hmm, mm, hmm, kung hindi ko naman kinakaya s wala pa naman akong naging sitwasyon, hindi naman dahil sa, 'Uy ang galing-galing ko hindi ako napapagod hindi ako nai-stress or sobrang lakas ng isip ko." May mga gano'n, may mga difficult situation lang ako, pero lagi ko sinasabi sa sarili ko, ang stress, ang problema, dumadaan 'yan kahit sino nakakaranas 'yan, kahit si Bill Gates nga 'yong pinakamayaman na tao or si Elon Musk, 'di ba? Sabihin na natin si si Vice Ganda, maraming pera, hindi ba siya nai-stress? Nai-stress 'yan. So, hindi lahat tayo walang walang hindi nai-stres na tao, so parte lang 'yan ng buhay. So huwag huwag din huwag din 'yon maging rason kung bakit hindi ka na kikilos or hindi hindi mo gagawin 'yung mga dapat mong gawin. Pero, dahil nga ang stress ay kailangan mo din naman, siyempre kailangan mo din siyang anuhin tanggapin mo rin siya ibig sabihin, 'wag nating basta iwasan lang na, ay dadaan lang 'yan, dapat harapin mo din siya kung ano 'yung nagbibigay ng stress parang parang para ma-solve mo siya. So, parte lang din 'yan ng mga challenges. Sa'kin, routine, wala, eh, sabi ko nga, basta ligo lang ako nang maligamgam na tubig, 'yun na 'yung pinakaano ko, tapos tulog maraming tulog. Ayan, nag masaya nasa akin.
Mm. Oo naman, totoo 'yan. Yeah. Oo, oo. Oo, lahat lahat talaga. Totoo, totoo. Mm. Oo, totoo naman, 'yun. Ayun. Oo. Pero tawag noon dito 'no, oo. 'Di maganda naman talaga na gano'n 'yong ginagawa mo kaysa 'yong lalabas ka pa 'di ba kasi katulad niyan, kung meron ka namang, meron ka pa ibang ginagawa sa bahay n'yo or may trabaho ka hindi mo na kailangan lumabas para lang ma-release 'yung stress mo. O eto naman 'no, ah paano ka paano ka naman nagsasabi sa pamilya o kapwa katrabaho na kailangan mo na pala ng space o kailangan mo na ng break, ah, may hirap ba sa pagbibigay ng boundary o dahil sa ano, sa hiya ba o pakikisama?
Mm. Mhm. Hmm. Mm. Ayun, mm. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Oo. Okey, siguro ano na importa unang-una sa lahat importante 'yung pamilya pagka mayroong mga stressful na stressful situation, dalawa din kasi 'yung pagtanggap nila. Mayroong pamilya na natatanggap 'yung 'yung stress mo at parang bini bini-baby siya in a sense na bi paghahanda ka. 'Yong mga sa mga difficult situation mo baka minamasahe ka pa or parang iniintindi 'yung sitwasyon, i sitwasyon mo pagka stress ka. Meron namang pamilya na na parang nagagalit nagiging burden sa kanila. 'Yung oo, 'yung pagka nai-i-stres ka mayroong ganun eh, bakit ka ba ganyan? Ganyan, kaya mo 'yan or sinasabihan ka lang na kaya mo lang. Pero hindi mo maramdaman 'yong 'yong parang ano nila, 'yong concern yun, oo, 'yong sincerity nila, na mapalad naman ako dahil 'pag na-stress ako ayan me meron ako 'yong asawa ko, medyo iniintindi
Mm, meron talagang gano'n. Mm. Oo. Oo. Oo. Parang sincerity, parang gano'n? Oo, concern, oo. Yun naman talaga 'yung pinaka-importante, oo.
Hmm, ayan iniintindi niya ako, ayan, siya 'yung gumagawa minsan nung mga hindi ko magawa dahil minsan stress ka, pagod na pagod kasama yun eh, magkakadugtong yun di ba? 'Pag stress ka minsan hindi ka to hindi ka hindi ka bumabangon tamad ka magluto. 'Yung parang wala ka sa mood lagi, iritable ka. Iyan 'yung mga signs ng stress. So, m mayroong mga tao na ang response sa ganun makikipag-away pa sa 'yo. So mapalad ako siguro dahil medyo iniintindi niya ako sa mga ganong bagay, minsan gusto kong hmm, minsan gusto kong matulog, hinahayaan niya akong matulog ng mahabang-mahaba kung gusto kong matulog. Tapos siya na 'yong gagawa ng gawaing bahay, so mga ganong bagay, mm.
Ah. Oo. Mm. Oo. Ay. Mm, atsaka oo. Totoo 'yan, 'di ba? Laking ginhawa sa 'yo lalo 'pag may iniisip ka. Ah, mabuti naman kung gano'n 'yong ano mo, 'di ba? Pero eto naman 'no, kailan mo naman naiisip na kailangan mo na pala ng professional na tulong at paano mo naman ginagawa 'yong unang hakbang na 'yon kung mangyari man 'yon?
Hmm. Mm, mm. Hmm. Hmm. Hmm, um, wala nama hindi pa naman ako nakakaranas ng kinakailangan ko talaga ng professional na tulong. Ah, mapa mapalad din ako dahil sabi ko nga meron akong mga taong malalapit sa 'kin na nase-share-an ko ng mga gusto kong sabihan pagka masama 'yung loob ko. Nandiyan 'yung nanay ko medyo malayo siya sa 'kin ngayon, so, pero isang tawag ko lang nakakausap ko siya. So, sinasabi ko sa kanya. Minsan asawa ko din nagbibigay ng stress, <laughs> mga ganyang bagay. Iba iba kasi 'yung stress. Nangyayari yun di ba pwedeng 'yung pamilya mo din, nagbibigay ng stress o so magkakabila. So pero para sa 'kin dapat kahit papaano sinasabi yun, m dun sa tao ring mapagkakatiwalaan mo. So dun sa professional help na sinasabi, pwede mo namang hin he kung kaya mo naman hindi mo eh, pwede mo naman siyang i-share na lang talaga dun sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Tulad nga no'ng pamilya, 'yung hindi ka itsitsismis pagka nag-o-open up ka, 'di ba?
Mm. Hmm. Ah. <laughs> Oo, oo nangyayari naman talaga 'yan. Mhm. Mm. Totoo. Mm. Oo, totoo naman, kasi minsan 'di ba pagka oo, na 'pag nagpatingin ka pa sa ganito baka pag-isipan ka pa. Tama naman 'yong ginagawa mo, oo.
Mm. Iyon, mm. So, umpisa muna sa pamilya lang mo ah, sa pamilya ako nagsasabi, 'yung mga mapagkakatiwalaan. Tapos yan, 'yung mga kaibigan so mag-o-open up ka. Pero pa para sa akin kung dun naman sa mga tao na nakakaranas din nun, hindi naman masamang humingi din naman ng ng tulong sa professional. Baka kasi iba-iba tayo ng sitwasyon eh, may tao na mm, may tao na
Mm. Oo. Mhm. Oo, may mga totoo naman 'yon mas malalim 'yong pinagdadaanan.
Tama. May may mas malalim na pinagdadaanan 'no, mas mas kailangan nila ng propesyonal na tulong. Sa case ko naman, hindi pa naman ako umaabot sa gano'n. Pero ano pa lang naman ako, normal na stress pa lang siguro yung nararamdaman ko na kahit na sino ay nararanasan din yun. Oo.
Ah. Oo, at iyon naman talaga, mhm. At mabuti naman kung gano'n 'no. Pero katulad niyan dahil nga yan naibahagi mo na nga yung mga sitwasyon mo 'pag stress ka, ito naman, para naman sa mga kapwa mo na nakakaranas ng stress, ano yung mga bagay na puwede mong i-share sa kanila para, ah, maibsan or mawala hindi hindi kahit hindi na mawala, eh, maibsan man lang yung nararamdaman nilang stress sa araw-araw?
Mm. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Um, sa akin sabi ko nga magkakaiba tayo ng sitwasyon, wala ako do'n sa sapatos hi hindi ako nagsusuot ng sapatos nila, nakakaramdam ng stress. May tao na nakakaya yung stress, so sasabihin hindi ko pero hindi hindi ko masasabi na, "Uy okey lang 'yan, kaya mo yan." Baka hindi niya na kaya, so iba-iba nga tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Pero sa lagi ko sinasabi 'wag kimkimin, siguro sa kahit anong parte, may mga tao kasi na sa harap mo, makikita mo parang wala silang masyadong problema, pero deep inside alam mo yun parang yun yung nakakatakot di ba. So dapat i i yung mga tao na yun, 'wag kayong mahiyang magsabi, 'wag minsan ano, eh, mayro'n akong kakilala, mai-share ko lang din sabi niya, "Ako kasi maingat akong tao, hindi ako palasabi ng ng mga problema ko dahil natatakot ako na baka itsismis." Tapos sinabi niya sa akin ganito sabi niya, "Ako hindi, basta sinasabi ko lang kahit kanino." Para daw hindi niya nadadala sa pagtulog niya para eh, ano kung i-tsismis nila ako at least naihinga ko. Gano'n yung katuwiran niya sa'kin. So, oo magkaibang-magkaiba kami. So sabi ko sa kanya, "eh, hindi ka ba mai-stress 'pag pinagtsismisan ka?" Hindi naman sila sabi niya, "Hindi naman, hindi naman sila yayaman do'n, eh." Sabi niyang gano'n. "Di pagtsismisan nila ako," sabi niya sa akin. Ang mahalaga sa akin na-share niya daw yu yung kung anuman yung stress niya. I mm.
Mm. O oo. Oo. Oo. Yun nga yung nakakatakot, di ba? Oo. Mm, sige. Oo. Mm. Oo. O oo. Oo, oo, totoo naman yun. Oo, oo. Oo, yung gusto niya ayan. 'Di may gano'n talaga siguro 'no, yung parang naire ire ire release yung ano, 'pag nagsabi sa ibang tao. Oo.
Oo. Mm. So yan, hi basta lagi niya lang daw kinukwento kahit nga daw kanino, eh. Sabi ko, "Di ka natatakot na baka ano, baka ikuwento ka sa ganiyan?" "Hind," sabi ko nga hindi naman, hindi naman sila yayaman sa gano'n. So sa sa kanya mas mahalaga sa kanya para sa sarili niya, malaking tulong yun yung nal nale-let-go niya, nailalabas niya kung anuman yung yung kaniyang dinadamdam, di ba? Mhm. So parang nung nadinig ko yun sabi ko, "Ah, hindi naman pala talaga masama, eh, ano kung masabi ko minsan." Di ba? Tutal sa katulad nga nung sinabi ng kaibigan ko, "Wala silang mapapala kahit ikuwento ng ikuwento nila yun." Di ba? I see Kumbaga, um, basta kung gusto nila ng tsismisan, itsismis nila. At least nai-let go ko kung anuman, kung tama naman talaga yung sinabi ko at hindi din naman tsismis yung kinuwento ko, bakit naman hindi? Para lang masabi ko yung nararamdaman ko. Ayun, di ba? Mm.
Mm. <chuckles> Oo. Nailalabas, oo. Nailalabas, oo. Ah, maganda, maganda yung ano din ng mm. Oo. Mm. Oo, totoo, totoo. Mm. Mm. Pero alam mo talaga pagka ganiyan kasi 'no tawag dito, ah, magkakaiba rin talaga yung ano ng stress sa tao. Eh, ikaw di ba, sabi mo nga na tawag dito naire-release mo yung stress mo kahit nasa bahay ka lang. Pero paano mo naaano talaga? Na, ah, ah, nawawala ba totally na yung stress na yun pagka gano'n lang yung ginagawa mo o parang panandalian lang tapos babalik ulit sa dati? Parang gano'n.
Hmm. Hmm. Oo. Mm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Ay, i alam mo never ending yang stress, eh, kasi ang tao oo. Never ending ang stress pero depende na nga yan sa magiging reaksyon mo at kung paano tatanggapin ng isip mo yan at kung paano kung paano mo, paano ka matututo do'n sa stress na yun kasi minsan yung stress, nagtuturo lang din sa atin ng lesson yan. Halimbawa, hmm, du do'n sa sabihin na natin sa mga nag-aaral, hindi sila pumasa, eh, di na-stress sila, eh, may rason naman kung bakit hindi sila pumasa. Sa trabaho din, baka mayro'n lang tinuturo sa'yo. Yung halimbawa mayro'n kang nakasamaan ng loob, baka may itinuturo lang din sa'yo yung yung yung pangyayari na yun na 'wag mo na siyang intindihin or 'wag mong masyadong ibigay yung 100% na energy mo do'n sa taong yun. Minsan nakakausap ko nga yung asawa ko, eh, sabi ko sa kanya, hmm, <tsk> sabi ko, nai-stress kasi siya do'n sa isang kakilala niya. Sabi ko, "Naku yung taong yun, mahimbing ang tulog no'n. 'Wag mo na lang yun isipin, nananalo lang siya." Di ba? Nana na na na "nananalo siya dahil nai-stress ka sa kaniya," di ba? "Eh, siya, hmm, him himbing na himbing ng tulog, di ba? Ikaw 'tong stress na stress sa kaniya," di ba?
Oo, yun nga. Yun nga. Mm. Mm. Oo Oo. Ta tama, tama. Oo. Oo. <chuckles> Oo, totoo, totoo yun. Oo kasi oo, totoo. Parang kasi, oo. Mm. Tapos ikaw nag-iisip ka sa kanya? Oo, totoo naman yun di ba? Kaya mm.
Oo, so hmm. So, hindi siya talaga ano, nakakatulong minsan. So iba-iba nga tayo ng pag-ha-handle ng stress, huwag nating masyadong kimkimin at tsaka yun nga, ah, turuan yung sarili natin na tumingin sa ibang bagay, di ba, na di ba 'wag lang yung masyadong mag-focus do'n. Natural natural naman sa tao 'yang nai-stress, kahit sino naman sabi ko nga. Mm. Yun lang.
Mm. Oo, totoo. Totoo yan. Oo naman. Mm. Pero yun, ngayon naman tawag dito, ngayon naman okey ka na? Wala ka bang, ah hindi mo ba naranasan siya ngayon ngayon ngayon ngayong araw na 'to? Hindi hindi mo naman naano yung stress na 'yan ngayon?
Hmm. Hmm. Ay naku! Ay, sinabi mo pa so ped a ano, normal na normal 'pag may mga bagay talaga <chuckles> mayro'n akong ginawang aplikasyon sa isang sa isang, ah, gusto ko maaplayan na trabaho kanina. So na hin may halong kaba at alam mo yun may mga kaba talaga na kaa ka kaagapay yan, yung pag-aapply ng kahit sa ng kahit saan. Oo, kasi usually na-stress ka din nga 'pag hindi mo alam yung magiging resulta, di ba? So nakaka-add yan ng stress. Ang ginawa ko, pero alam mo, alam mo isa pang pang-alis ng stress, magdasal ka. Mm. Oo, number 1 siguro yun. Mm, tama di ba? So, kung hindi mo kasi alam yung nagiging resulta, eh, hindi mo hawak yung mangyayari kaya minsan nai-stress din yung tao. So ayun, siguro i ipag-ano mo na lang siya, i i kumbaga, eh, ipagpasa Diyos. May mga bagay na hindi talaga natin malalaman kung ano yung mangyayari, so huminga ka ng malalim, ipagpasa Diyos mo siya, kung anuman yung mangyari may siguro isipin mo na lang na may mayro'n siyang mayro'n siyang iniisip na mas okey pa sa'yo kung hindi man matuloy yun. So isang bagay yan na ginawa ko. Huminga ng malalim, is huminga ng malalim, magdasal at saka gumawa ng ibang bagay maliban pa do'n sa nagbibigay sa'yo ng stress, yan di ba?
<laughs> Ah. Mm. Talagang nangyayari yung kaba? Ay, oo totoo 'yan, number 1 'yan. Kaya tamang-tama 'yan sa'yo kung nararanasan mo 'yan. Mm. Papasa Diyos. Oo. 'Di, totoo yun. Oo. Hmm. Oo. Totoo yun. Oo. O hmm. Ayun, salamat sa pagbabahagi mo. Talaga namang marami akong natutunan diyan diyan sa ano mong 'yan.
Ako din, ako at marami din akong natutunan at na nag-enjoy ako. Salamat.